Não fica, parece que falta, literalmente, acho que a energia, talvez, não? De quem faz, é.
É, exatamente, das pessoas em volta, daquele amor, eh, re repartido, né, um amor grande da família pra todos, e de todos.
Isso. É. Exatamente. É. É isso. Com certeza.
Olha, eu adorei conversar com você, foi muito legal, muito obrigada.
Ah, eu gostei muito também desse bate-papo. Muito obrigada. Tchau, tchau.